Claro, legal. Vamos lá.
Pronto. Então, há 9 anos atrás eu me mudei, né, eu saí do Brasil e vim pros Estados Unidos, na verdade, eh, em função do meu casamento. Eu casei com um americano e aí ele foi mais fácil eu vir pra cá do que ele arbi abre mão, né, da vida dele aqui pra ir pro Brasil.
Tá. Sim, sim.
E daí beleza, tudo tranquilo. Só que com essa mudança, né, no passar dos anos, eu observei que eu já não sou tão bem-vinda, eu acho que seria a palavra, no meu grupo de amigos, ah, que eu tinha no Brasil e isso inclui também os meus parentes, primos, tios, isso. Eles, né, não, assim, ninguém me trata mal ou com indiferença, mas eu já me sinto mais meio que fo fora ali, né, daquela bolha, daquela coisa, já não participo de tanta coisa. Claro que é com a distância, mas assim, o celular já existia naquela época e a gente já usava o WhatsApp, a gente já fazia chamadas de vídeo 9 anos atrás, né. Então assim, os grupos da família também já existiam e eu acho que hoje em dia eles compartilham muito menos comigo do que antes, eu sabe. Então eu não sei se eles me veem de uma forma mais
Ah entendi, certo, certo. Entendi. Certo, certo. Entendi. E o que que o que que te é, de forma dif Sim. E o que que te faz assim o que que eles fazem assim um exemplo do que eles fazem que faz você se sentir excluída desse jeito?
pelo fato de eu estar Aham. É justamente eu não me não me sentir parte, sabe, da da das conversas, assim. Eu é muito mais superficial a comunicação. "Oi, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá o bebê? Como é que tá a criança? O marido? Quando é que vem aqui?". E aí, tipo, meio que morre nisso aí. Não tem aquelas conversas: "Ai, eu fui em tal lugar ontem, aí aconteceu isso", nem aquelas fofoquinhas de família. <laughs>
Ah, entendi. Certo e não É né, aquela conversa gostosa da pessoa te contar o dia a dia dela.
Isso. Exato, isso já não acontece mais. Eu acho que tem o fato, né, de estar todo mundo muito ocupado hoje em dia, mas eu acho que é uma escolha, sabe. De não me deixar tão por dentro das coisas.
Sim.